Air hangat tadi. Aduh ini kayaknya, bisa nih saya coba nih, besok-besok nih. Tapi nih Mas, eee, dari kegiatan Mas tadi ya bengong-bengong sambil ngeteh atau minum anget-anget itu, eee, bisa berdampak nggak sih pada kebahagiaan? Maksudnya kayak, kalau misal ke skip nih, nggak ngelakuin itu pagi ini gitu kan, rasanya kayak ada yang kurang, gitu kan. Tapi, kalau udah tertata gitu kan, "Aduh pagi ini lengkap nih, aku minum teh minum teh anget," gitu kan, "nyantai dulu nih." Itu, berimbas kepada hari yang bahagia gitu, kalau Mas, gimana?
Eee, sama air hangat, tadi itu. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Mmm, kalo saya sendiri sih emang, mmm, sebenarnya kan, mmm, jadi saya bisa tahu sih jadi sebenarnya kebahagiaan itu, eee, munculnya itu bukan dari sesuatu yang emang selalu besar, gitu. Heeh, tapi emang, eee, dari momen kecil pun yang emang diulang terus, eee, kalo misalnya kita nyadar, kalo misalnya hal tersebut itu, eee, berarti gitu ya dan, eee, memang, eee, hal n hal-hal ini tuh ya emang, bisa kita syukuri banget, eee, itu ya bisa ngebuat kita, eee, jadinya lebih positif, gitu. Dan, mmm, ya, mmm, kayak emang ngebentuk kebiasaan kecil gitu seolah, eee, kita tuh, eee, mengisi, eee, baterai, eee, emosional kita, eee, sedikit demi sedikit, gitu ya, dan emang lama-lama tuh, mmm, ini tuh jadi fondasi yang emang kuat gitu, untuk ngadapin ngadapin stres, eee, ataupun masalah yang emang, eee, besar, gitu. Jadinya kan, eee, selain itu juga, eee, kebiasaan kecil ini tuh cenderung lebih mudah dilakukan ya tiap hari. Jadinya efeknya ya emang lebih konsisten gitu, dibandingkan dengan momen nunggu liburan, itu kan momen bluber bulan tuh, lebih besar kan ya, heeh, dan atau misalnya pencapaian besar gitu. Mhm.
Mhm? Mhm. Oke. Mhm? Mhm? Iya? Benar. Mhm. Mhm? Oke. Mhm. Mhm. Iya iya iya iya. Mhm. Iya. Mhm. Wah, iya juga ya, masuk akal nih, Mas. Tapi Mas, pernah enggak sih nyoba, eee, hal yang baru gitu ta dan ternyata hal itu ngaruh banget ke suasana hati Mas, gitu. Kayak misal nih, biasanya pagi-pagi teh terus nih ganti kopi nih, terus akhirnya seharian tuh jadi ngejreng gitu. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Mengganti, apa ya, eee, aktivitas rutin.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm.